Aí, piorou o meu amor por ele. <laughs> Agravou.
Piorou. <laughs> Piorou. <laughs>
Agravou, agravou muitíssimo, agravou muitíssimo porque ele é super simpático, interagia com a plateia. E a mulherada enlouquecida, eu me divertia porque as mulheres não se contêm no Brasil, né. Então elas iam ali, gritavam e e ele em embarcava, ia na boa com todo mundo, super simpático, super simpático. Tem uma outra música, que era um forró. E aí que que fala assim: "Se um dia um beija-flor invadir, hã, ai, se um dia um beija-flor invadir o seu quarto fui eu que mandei um beijo que era." E é uma música linda, tem uma letra linda, e era um forró. Alguém pegou essa música, eu não me lembro quem cantou eu acho que foi até o Zeca Balero mesmo. Pegou a música e transformou numa coisa romântica ali. Então eu gosto de música, quando você percebe que a música ela é ela tem a a vida, tem uma vida ali com ela. Não é uma uma coisa mecânica, ou com frases curtas e repetitivas e com sentido duplo, e e e sem a mínima capacidade eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. É como o livro, né, eu não sei se você gosta de ler ou não, eu gosto, e o livro ele também tem que ser bem escrito. Senão a gente não lê, não é verdade?
Sim. Aham. Sim. Aham. Sim. Uhum. Aham. Sim. Sim. Entendi. Sim, aham. Claro. Sim, verdade. Agora que você falou isso aí, deixa eu só fazer um adendo, uma outra pergunta, só pra fazer uma continuação disso aí que você falou. Com relação às músicas, né. Que não é uma música repetitiva, enfim. Eh
Hã? Aham.
uma mu o o o que que você acha que pra você, eh influencia mais no teu humor? É o ritmo, a letra a voz de quem está executando ou o estilo da música?
Nossa. Hã, nossa senhora, vamos lá. <laughs>
São 4 opções.
Ah, eu acho que tudo, é é muita análise, tô quase crítica de arte aqui. Olha. Assim.
<laughs> <laughs>
Por exem Vamos de novo, tem aquela do si vamos de novo vamos vamos lá. Vamos. Não
Vamos de novo. Vai o vai o primeiro, vai com o primeiro, me me diz o o ritmo.

Como é que po bem clássica. O meu marido diz pra mim que eu gosto de música que eu posso cantar. <laughs>
Sim, eu digo músicas clássicas do Brasil, aquelas músicas que já são bem conhecidas.
É verdade. Então, é isso, é, é, é. Então mas essas mesmo essas músicas não são todas assim. Olha, eu não gosto, quando eu saí do Brasil, estava, assim, o auge da história do pagode
Aham. Entendi.
e eu nunca gostei muito de samba, eu não sou aquela: "Ai, samba, né, pagode", eu não so mas tinha umas músicas que eram bonitinhas, eu achava elas engraçadas, na verdade eu achava elas engraçadas. E porque elas eram engraçadas, o pagode eu acho que ele começou com músicas mais engraçadinhas mesmo, assim, né. E e a e um e e algumas bem românticas, eram elas eram quase piegas de tão românticas e eu gostava, eu achava bom porque dava pra cantar, como as músicas da Marisa Monte dá pra você cantar, hã, eu não gosto do Gilberto Gil, nunca gostei dele, acho tudo muito ali, muito complicado, muito muito matéria pra vestibular. Alguma coisa do Caetano Veloso, mas eu gostava de banda pop rock, sabe, assim, Skank, Paralamas do Sucesso, essas coisas assim.
Aham. Sim. A aham. Ah, tá. Aham. Sim. Sim. Entendi. Entendi. Sim, então você ah, tá. Sim. Sim, sim.